Tabii, eee, mesela, eee, şimdi gittiğim marketlerde meyveleri bazen böyle 400 gram, 500 gram şeylere koyuyorlar işte üzümünü çileğini vs. şimdi bunlar ezilmesin diye, eee, anlıyorum öyle koyuyorlar. Eee, eee, eğer açıksa açık almaya çalışıyorum ben mesela paketlenmişi kiviler var işte 4'lü
Hı. Peki açığı neyin içerisine koyup alıyorsun mesela? Yani o oradaki poşet değil de hani bir şey götürüyor olman lazım yanında değil mi? Öyle ya da içine mi?
Emm. Eee, poşet, eee, alışverişi için büyük poşet götürüyorum ama tek, eee, şey için götürmüyorum küçük poşetler. Fakat o poşetin içerisine birden fazla şey koyuyorum. Yani mesela 2 tane el yani çok da fazla alışveriş, iii, yapılmıyor artık, evlerde daha az yemek pişirdiği için 2 elma 3 elma, işte 2-3 salatalık, işte 3-5 domates aldığında hepsini ayrı ayrı poşetleri koymak yerine hepsini tartıyorum aynı poşetin içine sığacak kadar koyup üzerine de etiketlerini yapıştırıyorum 4-5 tane. Hı hı.
Hı hı. Hı, anladım. Evet. A. A. Çok güzel bir fikir. Bunu bunu çok beğendim. Eee, bu aslında evet, eee, mantıklı olabilir. Yani aslında hepsini ayrı ayrı mı tartıyorsun? Ayrı tartıyorsun, eee, etiketini alıyorsun ama poşetin üzerine yapıştırıyorsun. Peki okusan nasıl yapıyorsun? O dört dört etiketi birden mi okutuyorsun kasada?
Evet. Evet. Evet. Poşetin üstüne 4 tane 5 tane etiketi yapıştırıyorum. Kasada onu Eee, iii, eee, kasada onu zaten kasada okurken, eee, tık, tık, tık 4'ünde birden okutuyorlar. Ben de bu arada, ya, çünkü ben onu, bu poşeti çöpe atacağım. Yani o poşetin maliyetini çok düşünmüyorum ama sonrasında, eee, doğada kaybolmama süresini düşündüğün zaman bir plastiğin, eee, çok büyük bir, eee, maliyet doğaya.
Imm Tabii, tabii Evet yani, çok uzun yıllar çünkü, üüü, kaybolmadan direkt kalabiliyor ve hayvanlara da ciddi anlamda zarar veriyor. Eee, doğru söylüyorsun. Yalnız bu fikir, eee, gerçekten çok iyi, iii, bence bunu etrafına da yaymalısın diye düşünüyorum. Ne kadar çok insan bunu bilirse, bu fikri belki uygulayabilir. Daha fazla da, eee, plastik şeyinden kullanımından kaçınma olabilir ve çok güzel bir sohbetti. E çok keyifliydi. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum.
Tabii. Tabii bu yüzden dikkat etmek istiyorum yani. Teşekkür ediyorum, evet söylenebilir. Ben teşekkür ediyorum, benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.
Hoşça kal.

Eee, hemen evimin şey var, eee, apartmanın önünde kağıt, eee, atabileceğim yer var ama tabii ki şimdi satın aldığında bir ayakkabı kutusunu düşün yani onu öyle koyamıyorsun, çünkü 2 tane ayakkabısı kutusunu koyduğunda kocaman yer kaplıyor. Ben, eee, eziyorum yani üzerine çıkıp mesela yumurta kapları, çok yer kaplıyor. Onları böyle üzerine basarak eziyorum, böyle birbiri içine koyup, işte, atıyorum bir tane kağıt poşet varsa içine böyle sırayla sıkıştırarak koyuyorum ve birlikte atıyorum yani, eee, en azından. Çok da biriktirmiyorum kapımın önünde olduğu için hani aşağı indikçe.
A! anladım. Hımm. Süpermiş. Tabii. Biz bitiyor tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. A! O çok büyük şeymiş, pratikmiş. Peki seninle birlikte aynı şeyi yapıyor mu mesela, komşuların ya da ne bileyim arkadaşların? Yoksa mesela, sen mi çaba sarf ediyorsun en çok bu konuda?
Evet. Yo yo, herkes yapıyor yani burada herkes bunun bilincinde. Eee, mesela şey bile, mobilya atacaksın diyelim, evindeki bir mobilyayı gidip kapıya soy koy koyamıyorsun yani kapının önüne. Belediyeye haber vermen lazım. Onlara, eee, saat, eee, veriyorlar. O saatte çıkarabiliyorsun, eee, kapının önüne yani. Diyelim ki bir, eee, yatağının şeyi, minderi, yani eskimiş kullanmayacaksın. Hani, yatak ne denir? Eee, minder herhâlde, değil mi? Ha. Ma ha matraş gibi, hani yani onu indiriyorsun, eee, gelip alıyorlar ya da bir kullanmayacağın küçük bir koltuğun var ya da bir sehpa. Eee, öyle bırakamıyorsun yani
Hımm. Güzel. Hımm. He, anladım. Hı hı. I ma bı yatak matrist. Hı hı, hı hı. Hımm, Avrupa'da galiba bazı ülkelerde şey gibi yapıyorlar, böyle belirli dö dönemlerde, gelme zamanları var, senede 1 ya da 2 galiba o zamanlarda da topluyorlar ama yoksa, eee, belediyeye haber veriyorsun gelip alıyorlar öyle mi?
Evet, aynen bir numarası var haber veriyorsun. Onlar işte, eee, ooo, atıyorum gece saatinde 12'de ya da 11'de, eee, indirmen gerekiyor geldiğinde, eee, ücretsiz bir şekilde götürüyorlar. Öyle bir şey var. Ben de şöyle yapıyorum, eee, evimde istemediğim bir şey olduğunda bağışlıyorum birilerine. <chuckles>
Hımm. Hımm. Pek hımm. Ha, o da güzel. Nerelere bağışlıyorsun mesela?
Eee, ya mesela oturduğum sitede yaklaşık 200-300 tane, eee, şey var, eee, hane var. Eee, mesela çocukların işte yatağını, aaa, değiştirmek istiyordum. Hemen fotoğrafını çekiyorum, koyuyorum siteye. Eee, buna ihtiyacı olan varsa vereceğim diye. Tabii, hemen komşular, zaten komşuyuz. Eee, benim için, eee, güzel yanı. 1, ımm, montajını hani demonte etmeye çalışmıyorum. 2.si onu taşımakla uğraşmıyorum. Eee, d gelen kişi de ona, eee, bağış olmuş olduğu için yani para vermek zorunda olmadığı için o da ihtiyacını karşılıyor. Aslında karşılıklı, eee, yarar sağlamış oluyoruz. O yüzden de gerçekten, eee, faydalı yani bu şekilde.
Hı hı. Ha, ihtiyacı olan gelen alıyor. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hımm, doğru. Hımm. Karşılıyor. Hımm. Peki bunlar dışında yaptığın böyle, küçük değişiklikler var mı çevre için? Yani mesela kendin hani, emm, geri dönüşüm dışında mesela, nelere dikkat ediyorsun çevre için?